A livello di, mhmm, uhm, ehm, di di di musei proprio, capito? Cioè molto sì, sì, sì, sì, E a me è piaciuta tanto, uhm, Madrid, anche perché poi eravamo io e altre 2 mie amiche, sempre, più o meno, coetanee, ed è molto sicura. Cioè noi stavamo a dis distavamo, cioè, da tipo, uhm, il mhmm, il uhm, la discoteca, 5 minuti a piedi, quindi a 6 alle 6 di mattina camminavamo tran in maniera tranquillissima, bellissimo.
Mh, mh, mh. Dimo 6, okay. Sì. Certo. Okay. Ah, bello. Ah! A meno male perché di so di solito, appunto, soprattutto d dove ci sono questi locali non è molto, diciamo, sicuro, no, quindi è anche anche bello che
<chuckles> Esatto. <chuckles> Sì, sì, sì, sì, sì, molto bello. E quindi io te la consiglio tanto, sai? Molto sicura, molto bella, molte cose da fare, poi ovviamente è una capitale. E ti è mai capitato poi un un'esperienza, ehm, mhmm, <tsk> divertente?
è molto tranquillo. Mh. Allo divertente allora più di s divertente un po' una una disavventura, no? Allora divertente ecco, divertente per esempio che quando eravamo a Napoli c'era, appunto, un ragazzo che uhm, cioè forse è allora più che altro che divertente disavventura, no, perché a a a Napoli a Napoli mi pare che c'era n na a una certa, mi pare mi ricordo questa cosa che abbiamo incontrato, appunto, un gruppo di appunto, di ragazzi napoletani e c'erano alcuni della mia classe che tipo non so dipa dibattevano sul fatto, appunto, del mi pare sulle squadre di calcio e stavano diciamo si stavano un po' litigando, ehm, e infatti poi c c'era la professoressa che ha detto: "Dai andiamocene che n non fa cioè andiamocene un po' per non alimentare la situazione". Ehm, e un altro fatto, appunto, uhm, questo a Roma, che all'improvviso mi si è spento il telefono e io non sapevo più che fare
<giggles> Sì. <chuckles> Okay. <chuckles> Okay. <chuckles> <chuckles> Okay. Okay. Sì. <chuckles> Okay. Mh-mh, mh-mh. <chuckles> <chuckles> Sì, sì, sì. Okay. <chuckles> Okay. <chuckles> Wow, no, stavi da solo. Cavolo!
ero da solo, do prendere il addirittura dovevo prendere il treno perché do dovevo tornare a a appunto a casa, e eh, io diciamo ho convinto più più o meno appunto, ho convinto il il capotreno e poi il controllore ecco, perché ho detto che il biglietto l'avevo effettivamente comprato perché era vero e hanno visto nei lo dispositivi che il biglietto lo avevo effettivamente preso, poi sono partito.
Uhm, madonna e come hai fatto? <chuckles> Il controllore, okay. <chuckles> <chuckles> Oka sì, sì. Okay. <chuckles> Meno male che hai risolto. Io invece a Madrid stavo perdendo l'aereo. Una cosa da non fare: non an non andare troppo sotto in aereo. Sì, al ritorno poi soprattutto, eh, un altro po' rimanevo a Madrid. Ehm, ti consiglio di andare un po' prima in aeroporto perché è un'esperienza traumatica, veramente.
Esatto. Mamma mia! Ma infatti ma infatti io, guarda, l lo scorso anno proprio per il fatto, diciamo, che io sentivo questa questa f ehm, cosa del dei almeno 90 minuti prima, io so andato almeno 1 oretta e mezzo prima sono arrivato.
<chuckles> <chuckles> No, veramente, veramente, credimi, perché è veramente traumatico, il il cuore in gola, bruttissimo, veramente. E guarda, ehm, visto che si è fatta una certa, perché poi alle 4 e mezza devo iniziare a lavorare, è stata una conversazione veramente piacevole e divertente. Sicuramente mi fa ripia mi farebbe piacere risentirti. E ti auguro una buona giornata. <chuckles> Ciao, arrive ehm, ciao, ciao, alla prossima.
<chuckles> Sì, sì. <chuckles> Eh. Anche s anche a me, dai. Grazie, ciao, alla prossima. Ciao, ciao.

Certo, su questo hai ragione perché tu almeno hai, diciamo, eh, tutte non so quante persone sono là dentro, però ecco a tu tutti fan ecco de el e del tuo diciamo della tua band preferita, il tuo cantante. Esatto.
Sì. <chuckles> <chuckles> Esatto, c'è questa cosa che accomuna, e quindi è più facile pure fare amicizia, rela relazionarsi. A me è capitato di andare da sola, e poi alcune ragazze si sono avvicinate o viceversa io mi sono avvicinata a loro, ehm, ed è stato abbastanza anche molto, sem fluido, no, ehm, l relazionarsi poi. Non so se ti è capitato.
Esatto. Certo. Sì, diciamo che in qualche modo mi sentivo, sai, come ti ti senti a tuo agio, no, perché su sei un posto che nonostante, ecco, non conosci nessuno, ehm, diciamo è come se tu conoscessi tante persone, no, che poi la uhm, la cosa <chuckles> ancora più divertente è che io, diciamo, in quel periodo, lo scorso anno, lavoravo in in un'azienda, ecco. E io sentivo in quell'az ehm, a appunto dentro l'azienda che c'era che c'era de una un appunto, una una mia responsabile e doveva andarci, no, però non sapevo quando andava a questo concerto. L'ho incontrata l ti giuro, l'ho incontrata o stesso giorno. L'ho incontrata lo stesso giorno. E infatti e infatti io appena l'ho vista, l l l'ho salutata, le ho fatto etto: "Ah tu che ci fai qui? Cioè." E è stato un incontro abbastanza divertente, però ecco, almeno diciamo ho avuto un po' la compagnia, ecco, anche se per pochi minuti. Sì. <chuckles>
Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Esatto. Esatto. Bello. <chuckles> Sì. Sì, sì, sì, sì. Okay. Mh, mh-mh. Sì. Ah, bel <chuckles> cioè bellissimo! <laughs> Bello, che coincidenza! Okay, bello. <chuckles> Eh sì, sì, dai. Sì, bello, vedi? <chuckles> Ehm, e poi cos'hai vis cioè sei andata lì sei andato lì in concerto e poi hai visitato un po' Roma?
Allora guarda, io l'ho visitata diciamo un po' in movimento Roma, perché perché ero diciamo nei sui mezzi, ehm, un po', ehm
Okay. Okay, okay, quindi un po' hai visto in maniera un po', sai, un'infari fa infarinatura generale, diciamo, della città. Okay.
U esatto, e esatto. An anche perché diciamo e e era, diciamo avevo considerato soltanto di andare a questo al concerto e basta, no? <sucks teeth> Però ecco, poi per una prossima volta magari la cioè se dovessi ecco, visitarla nuovamente, la visito ecco a 360 gradi.
Okay. <chuckles> Okay. <chuckles> Okay, quindi comunque si è stata un'esperienza particolare perché 1: hai fatto il primo viaggio; 2: l'hai fatto da solo; 3: poi, e ha e i hai comunque realizzato un sogno, no, dare al concerto dei Coldplay.
Mh. Sì, perch d sì, perché io diciamo come cioè tu ci sei andato diciamo da gli anni 2 anni fa. E io <chuckles> 2 anni fa, appunto, dovevo andar cioè dovevo andarci anzi 2 anni fa, non dovevo andarci lo scorso anno, ma i biglietti non so riuscito non so riuscito a prenderli, no. Eh. E e e poi ci so riuscito anno dopo, esatto.
Mh-mh. Sì. Eh <chuckles> Ah! Caspita. Ah. Vabbè, poi meno male che ci sei riuscito l'anno dopo, dai. <chuckles> Bel bellissimo. E poi è stato l'unico viaggio oppure hai fatto altri viaggi in compagnia, mhmm